<laughs> そうですよね。はい、はい。
そのし死んでも死にきれないと思うんで、で、そこはもう、あの、ちょと表現もあれですけど、ま、その、じょ成仏するまで、自分のやりたいことが成就するまでは絶対にやるべきだと思うので、やっぱりこうはい、ま、そうですね、ま、物理的に今はしょうがないかもしれないですけど、ま、許すのであればそれこそ育児のなんでしょうね、あの、アウトソースをするであったりとか、もしくは、ま、できないのであれば、ま、その自分が死ぬまでにやりたいことを全部書き出してみるとか。
うん。 おお、ありがとうございます。はい。 はい。 あ、いいですね。それ一回もやったことないです。うん。
うん。 ですね。もうそれこそもう100個ぐらい書き出してしまう。もう、あの、もう、あの大きいこと小さいことも、とか、で、あとはシミュレーションですかね。おそらくなんか、あの、得意なこととか、その働かれてスキルっていうのがあると思うんで、ま、その実際行きたい業界とか会社の調査
おお、はいはいはい。 ええええ。 はい。 うんうん。 ああああああ、確かに。
それもう面接対策を今からしてしまうとか。
あ、いいですね。確かに、す準備うん。
ていう結構なんですかね、もう、あの、すぐに動き出せるために、はい、ま、業界理解とかってやっぱり時間かかったりすると思うんで、ま、調査とか、そっちに当てると、割とすぐに動けるんじゃないかなっていう。
うんうん。 はい、そうですよね。 あ、確かに、ね、いざってなってから調べ始めたら余計その、あ期間もかかっちゃいますもんね。
あ、そうなんですよですよです。ですね。
ええええ。え、すごい役に立つアドバイスありがとうございます。いや、もうなんかね、うん、すごい前向きな気持ちになりました。うん。
あ、いえいえ、とんでもないです。ま、ちょっと ああ、じゃあよかったです。ちょっとあれですね、ま、業界理解とか調査、結構骨折れる作業なんですけど、絶対やった方がいいんで、ぜひ、はい、頑張ってください。
あ、分かりました。やってみます。ありがとうございます。